Hem, quand c'est la famille, intrusif, non, puisque c'est la famille, c'est le cœur du cœur du cœur. Heu, si la famille est intrusive, il y a un problème. Heu, il y a il y a quand même un problème, heu, si quelqu'un de sa famille, heu, est intrusif, alors qu'on lui expli on peut lui expliquer gentiment et qu'il comprend pas, il y a un énorme problème qui est autre. Heu, je pense que là quand même, heu, il faut faut faire attention à ça. Hem, oui, ça m'est arrivé, bon, beh, des fois une fois, je m ça m'arrivait moi aussi de pas faire attention. J'appelais j'appelais quelqu'un de ma famille, à un moment il décroche, il fait: «I arrête de m'appeler, heu, tu vois pas si je te réponds pas», mais parce que moi j'avais besoin de quelque chose tout suite, ça m'arrive des fois, heu, mais c'est pas grave. Heu, c ouais, voilà. Hem, par contre ce que je fais, heu
Ouais. <laughs> Oui, oui, oui, tu as besoin d'une info, heu, d'un d'un truc, quoi.
c'est c'est très, très clair, c'est que j'ai des listes. Alors qu'il y a des listes, hem, des fois sur mon téléphone, je peux mettre des filtres, heu, ne pas déranger, travail ou autre. Il y a des exceptions dans toutes ces trucs là. Jamais je suis, heu, dis j'ai toujours une un truc où je suis complètement injoignable, mais c'est quelque chose que je mets pas longtemps, mais il y a des personnes quoi qu'il arrive, ils passeront au travers, parce que c'est a c'est trop important. C'est s'ils m'appellent, je préfère arrêter ce que je fais et prendre l'appel quoi qu'il arrive, hem
OK. Ouais. D'accord, OK. Oui, bien sûr, mais c'est plus pour des urgences j'imagine, c'est ça? C'est non?
Non. Oui, oui, mais même pas forcément. Mmh pas m pas fo t heu, tu sais, des fois, dans la famille, il y a des des choses ou ou même dans les relations, il y a des choses qui sont dites, ça a pas l'air d'être une urgence alors que ça l'est. Les gens sont pas tous des des des ceintures noires en communication et en expression, heu, il y a des gens introvertis, il y a des gens qui osent pas, ainsi de suite. Il y a il y a des gens, je préfère recevoir ce qu'ils me disent, peu importe ce que c'est, hem et même si je suis dans ouais, ouais, même si je suis dans des dans non, en pas déranger ou en travail, par contre, ça bloque l'intégralité du reste du monde. Si je me mets dans ce genre de mode, l'intégralité de toute le reste de la planète, ils sont bloqués, sauf quelques rares personnes.
Ah oui, ouais, d'accord. Oui. Quand ils sont prêts, en tout cas, à ce moment-là. <laughs> Ouais, d'accord, OK, que tu as trié sur le volet, heu <laughs>
Voilà et ça ça, c'est vachement important. Ouais, voilà, ouais. Bah, c'est c'est ça me semble, heu, utile, quoi.
Ouais, ouais, ouais, non, mais je comprends très bien, heu, la distinction. Bah, merci à toi pour, heu, pour ton partage. C'était super intéressant.
Bah, écoute merci à toi pour toutes tes questions.